あの、すごい量がなんかあまり、どんな量かな、なんて思っちゃうんですけど、こう、ある程度こう、い一般的なこう、あの臼、臼、臼、あれ？木のやつもあれば、い石みたいなのもありますよね、あれって。
結構、何て言ったらいいんでしょうか。 はい。 そうです。 うん、うちの方は木製の臼で。
はい、丸太をこうくり抜いたみたい。丸太？ですよね、あれってうん。お。
はい、そうですね。で、それを2つ。
ああ、そう。はい。へえ。
並べて。 で、あの、一応目標としては
はい。
む、うちの親族に配るですね。なので、みんなみんなが来て手伝うんですけど、あのしんプラス、えっと、床の間があるお部屋に飾る鏡餅。
うん、うん、うん、みんなに行き渡るような量。 うん。あ、ああ、そういうことか。はいはい。 ああ。あ、鏡餅を自家製ってなかなかレアな感じがしますね。
うーん。 なんですよ。で、床の間があるお部屋も1つじゃないので、あのね、各家族、おまお前の家は何個だとかね、そういうのを祖父がいつも集計してましたけど。
へえ。 あ。 そういうことか。あ、あ、うん。 はい。 うん、うん。ああ、そうなんですね。
で、それをやるのがもうほんとになんか、一大イベントで。
うん。 もういちねんの締めくくりみたいなね、感じですもんね。ええ、どうですか？そのやってる時はどうでした？うん。
で。 そうなんですよ。 ううん、なんかもちろん親族もみんな集まってくるので、それわいわいしてね、楽しいなってのもあるんですけど、あとは何だろうな。い家の外にある、あの台所みたいなところがあったんですけど、家の外に。で、そこであの女性陣は、もち米を炊くんですよ。
はい。 ふ、ふーん。 はい。うん。 あ、うん、うーん、そうですよね。それがないと始まらないですもんね。はあ。
はい。で、その外のキッチンは、ガヤガヤ叔母さんとかうちの母とかがやっていて、でそれを急いであの、は蒸したものを、もち米を持って行って、2つの杵に入れて、で、あの叔父さんとか父とか祖父がみんなでもう、がいやほんとにガヤガヤ言いながらね、あのお餅をつくんですよ。
うん、はい。 はい。 うんうん、はい。 はい。 ああ、うんうん。